فده ده ممكن يبقى أنت قُلت لي إمم.
يعني بصراحة لأ، لأ بصراحة يعني هي فكرة حلوة أوي برضه إن أنا يعني أفرِش الم أفرِش المكان هو يعني هو مش محتاج فرش أوي يعني، بس اللي هو الحاجات بقى الكماليات اللي لسّه، اغيّر مثلًا المفارش اللي على الأرض، آآ، اجهز البيئة اللي حواليّا الموضوع برضه إن أنا يعني أفتح يعني أجيب برضه نت ليّا يكون خاص بيّا أنا فوق، ده طبعًا برضه يعني هيساعدني في شغلي برضه فعلًا.
بالضبط آه، إمم. ده هيساعدك كمان، يعني أنا شايف إن هو أحسن حل أحسن حل إنّك تجيب لك إنترنت خاص بيك حتّى ما تجيبش وصلة بقى، يعني هات إنترنت خاص بيك، آآ الجودة هتفرق معاك، آآ سرعة الإنترنت تبقى أعلى وفي نفْس الوقت أنت خلاص حليت مشكلة المشتتات دي إن أنت بقيت قاعد في مكان لوحدك، آآ ما حدش هيخبط عليك تاني، مش هتسمع أي صوت دوشة، آآ لأ أنا شايف إن هو أحسن حل بالنسبة لك، وكمان أنا شايف إن هو ماديًا مش ه يعني أنت متّفق معاك في إنّه مد في إنّه ماديًا يعني مش هي مش هيبقى متعب بالنسبة لك أوي، هيبقى أحسن كتير من حال الwork space ال اللي أنا قُلت لك عليه وأنت قُلت لي إن هو ماديًا هيبقى بالنسبة لك مش أحسن حاجة.
آه لأ، يعني بج آه، يعني آه، يعني موضوع ال موضوع الroof وكده إن أنا أجهّز مثلًا أوضة ليّا وكده لأ، حوار الماديّات يعني وكده، لأ، مش هيكون مش هيأثر يعني، لأنّه هو يعتبر جاهز أصلًا.
إمم. مش هيكون متعب ماديًا زي التاني خالص، آه، بالضبط.
آه، يا دوب بس حاجات ممكن تتعدل فعلًا، لأ، بجد يعني فكرة حلوة أوي يعني م ما خطرتش على بالي بصراحة، وإن أنا يعني أكون بقى ل فوق لوحدي، ما فيش بقى صوت أطفال، ما فيش أي حد يخبّط عليَّا ولا يعوز مني حاجة.
إمم. إمم. بالضبط. وأقول لك على حاجة كمان مثلًا، أحسن حاجة كمان إن هو أنت دي حاجة حتّى لو كلِفتَك ماديًا في الأوّل، فهي حاجة خلاص كلِفتَك في الأوّل وبعد كده أنت مش هتدفع حاجة، إنّما الwork space أنت already بتدفع على طول إيجار فاهمني؟ فأنت شا فا فاهم الفرق؟
أيوَه بالضبط، لأ، يعني هي بصراحة هي بصراحة طبعًا فكرة حلوة أوي و وفي برضه يعني الفرق برضه في الماديات طبعًا كبير جدًا، هنا أوفر بكتير، أوفر من works pace، فبجد يعني حابب أشكرك بجد على النصيحة دي.
إمم. بالضبط. لأ، على إيه؟ أنا دايمًا موجود وإن شاء الله يعني ال <chuckles> مشكلتك تكون اتحلت بإذن الله و وما تعانيش من أي مشتتات تانية يعني وتعرف تركز في شغلك وتنجح، بإذن الله يعني.

آه لأ، هُم بالن أصل هُم بصراحة يعني، في في موضوع التكنولوجيا وكده يعني، هُم مش أحسَن حاجة فيه، يعني مش بيفهَموا فيه أوي يعني، ف فهو بالنسبة لهُم لأ طالما
إمم. فاهمك فاهمك، هو معظم الأُسر ال معظم الأُسر المصرية كده آه، معاك معاك.
آه، اللي هو طالما أنا قاعد في البيت، فاللي هو أنا قاعد بالعب، قاعد مش باشتغل، أو اللي هو حاسِّين إن يعني بيقلِّلوا من شغلي يعني بصراحة. ومن أكتر الحاجات اللي بتضايِقني أصلًا هنا، إن هُم كل شوية يعني لمّا حد يكون محتاج منِّي حاجة يعني، بيخبط على الباب، فطبعًا أنا باتضايق، فاللي هو أنا ما رَدِّتش، لأ يفضَلوا يخبّطوا يعني لحد ما أرد، هُم عايزينّي أرد، فأضطَر طبعًا أرد، فطبعًا ده بيشتِّتني عن الشغل، مش باعرف أكون مركِّز، باطلَع من الmood كده.
إمم. آه. إمم، حاسس بيك، حاسس بيك، آه حاسس بيك، آه. حاسس بيك. طَب قُل لي، أنتَ ساكِن في شقة دور واحد بس عمومًا، والّا أنتم ليكم منزِل مثلًا كامل عايشين فيه؟
لأ، هو إحنا لينا يعني بيت كامل طبعًا، آآ، البيت ده يعني 3 أدوار يعني وكده، إحنا ساكنين في دور، و وال يعني الدور اللي فوقينا ده دور أخويا، لإن طبعًا أخويا متجوز يعني، وفي الآخِر بقى في roof طبعًا وكده، بس اللي هو يعني مش مش أحسن حاجة، roof عادي يعني، آآ، بكذا أوضة يعني، آآ، بس. بس أنا طبعًا بابقى شغَّال يعني شغَّال أنا في أوضتي، آآ، ب قافِل عليّا وكده، حاوَلت إن أنا أشتغَل في أوضة تانية برضه، بحيث إن يعني أجرّب أشوف الدَوشة هتبقى واصلة أوي، بس لأ بصراحة يعني يعني الأوضة دي زي الأوضة التانية برضه، نَفْس الكلام، نَفْس الصوت برضه أنا سامعه، نَفْس الدَوشة.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم، فنف فنَفْس الصوت بتسمَعه ونَفْس الدَوشة. آه، بالضبط.
آه، فكل الحاجات دي يعني بتشتِّتني، ده أنا عايِز أقول لك كمان إن يعني بعيدًا عن كده، يعني أنا أصلًا باحاول إن أنا يعني أبعَد عن الموبايل شوية، لإن الموبايل ده برضه بيشتِّتني كمان عن الشغل، فاللي هو يعني مش هيبقى من الاتنين، مش هيبقى من الموبايل وبرضه مش هيبقى من الدَوشة، ومن صوت الأطفال ومن صوت عيلتي يعني.
إمم، الدَوشة اللي حواليك، آه. معاك، معاك في ال م معاك في الموضوع ده ده ده على فكرة موضوع مش بيحصل مشكلة عندك بس، ده بيحصل عند أسر في بيوت مصرية كتير، فمش أنتَ لوحدك يعني. بس هاقول لك جرب طَب أنتَ طبيعة شغلك دي، ما جرَّبتِش إنَّك ترُوح مثلًا ت ت تعمل شغلك ده مثلًا في work space معيَّن أو حاجة؟

لأ هو بصراحة Workspace ده يعني أنا فكّرت فيه، اللي هو بس بصراحة يعني، الفكرة ما عجبتنيش لإن أنا لو رُحت اشتغلت في الWorkspace، آآ طبعًا ه المكان هناك عشان أنا باتكلّم وكده، فاللي هو أكيد مش هينفع أقعد مثلًا في مكان ع اللي هو مكان ويكون في برضو أشخاص قاعدة حواليّا، لأ لازم إن أنا آخد Room طبعًا، عشان تكون يعني عازلة لل عازلة للصوت وعازلة للضوضاء بقى وكده، عشان برضو، عشان أنا طبعًا يعني باتكلّم فاللي هو صوتي طبعًا بيبقى طالع، و فمحتاج إن أنا آخد Room، فأنا لو أخدت Room فبصراحة طبعًا هي هتبقى التكلفة عالية أوي، اللي هو أنا أنا لو باقبض مثلًا مبلغ معيّن، أنا ممكن أدفع نُصّه أصلًا، آآ أدفع نُص الراتب ده في في حق ال حق ايجار ال
امم، عازلة للصوت وخاصة بيك أنت بس آه، امم. إمم. عشان بس ال حق الم آه المكان.
آه لإن طبعًا الرومات طبعًا بتبقى غالية برضو، بتبقى طبعًا أزيد يعني الساعة فيها بتبقى غالية جدًا، فحاجة زي كده هتكون مأثّرة عليا في اليوم جامد ممكن اللي هو، أكون يعني شغّال كده على الفاضي، فبصراحة الفكرة دي ما عجبتنيش فيعني شِلتها من دماغي.
إمم، فاهمك، فاهمك، إمم. فاهمك. إمم، فهو الموضوع بالنسبة لك يعني بس مشكلته ماديًا مش هت مش هتقدر عليه، بس هو ف فكرة هو حل عَجَبك بس هو الفكرة إن هو، مش هتعرف تعمله بسبب إن هو ماديًا هيبقى صعب شويّة بالنسبة لك.
آه يعني هو ح هو يعني هو حل كويّس بس اللي هو لفكرة بس الفلوس يعني هتكون يعني مأثّرة معايا، أنا كده ممكن باقول لك اللي هو، آآ نُص الراتب يعني يروح مِنّي بسبب بس إن أنا باروح الWorkspace فاللي هو، يعني بس طبعًا هي فكرته حلوة إن المكان طبعًا ما فيش فيه أي دوشة، ما فيش فيه أي مُشتتات خالص، ما حدش بيدخل عليك ولا بيخبط عليك ولا وأتكلّم براحتي وف مش هاسمع برضو أي أصوات من برّه، بس الماديات بقى مش هتنفع.
إمم. إمم، أيوه. وأنت طبعًا إمم. وفي طبيعة شُ